Sim, tem tem em vários idiomas. Mas, olha, se o seu problema está no noturno, às vezes, é bom olhar pro diurno também, tá? Você comentou que você não está fazendo atividade física. A atividade física ela é importantíssima na hora de regular o sono também, certo?
É. É. É, pode ser, né. Pode ser pode ser um caminho, aí, interessante.
Então, pensar numa atividade física mesmo que seja 30, 45 minutos por dia, é importante pra regular o sono.
Ai, tá joia. Olha, superdicas, adorei. Eu nem sabia você falou de coisas aí que eu não tinha nem ideia. A máscara eu nunca nem cogitei, tá lá bonita, que eu ganhei de presente num conjuntinho. Então, assim é, mas, assim, tipo, jamais, nem olhei pra ela, né. Ela tá lá. Mas eu vou considerar, me ajudou bastante, abriu um um leque aí de possibilidades, de coisas que eu posso fazer. E, de fato, fazendo perguntas, eu lembrei que a e academia eu só fico preocupada por causa da saúde, é porque não sei o quê, não sei o quê, mas eu não pensei que poderia, inclusive, estar afetando, ou estar ajudando no meu sono, né. Então, eu te agradeço, foi bem apropriado, assim, realmente. Olha, anotei aqui e já vou começar essas técnicas hoje, porque eu preciso dormir com qualidade, sabe. É fundamental, todo mundo sabe disso, né, o quanto influencia no dia a dia. Superobrigada. Valeu, foram ótimas mesmo.
Ah, olha só. Uhum. Aham. Uhum. <chuckles> Aham, claro. Claro. Ai, que bom que você gostou. Ainda tem muitas dicas, você pode buscar na internet. Essas foram só algumas dicas que muitas pessoas me relatam que dá certo. Espero que dê certo pra você também. E qualquer coisa, é só me chamar que eu vou estar por aqui. E boa sorte aí no seu sono e bom sonho.
Uhum. Uhum. Tá ótimo. Obrigada, obrigada mesmo, um abraço. Até logo, tchau, tchau.

Uhum. Entendi. Tá ótima, é uma boa dica, hein. Eu vou olhar isso. É, vou olhar com carinho, tá.
Uhum, uhum. <laughs> Olha Claro claro, outra dica também se você se você aceitar, você pode usar uma máscara facial no olho para dormir, porque ela, com a pressão do elástico hã, lógico não pode ser um uma máscara muito apertada, ok. Porque senão vai te dar de dor de cabeça, mas só de você sentir a pressão ali nos olhos, certo. Você vai meio que enganar o seu cérebro vamos dizer assim que está na hora de dormir que não é para abrir o olho, não é para checar rede social, não é para levantar e fazer um chá, não é para assistir tv, entende?
Uhum. Hum. Hum. Uhum. Hum. Uhum. Entendi.